آه. وفي الآخر هي علبة فول. أنا فاهم قصدك طبعًا ومقدّر موقفك، وحاسس طبعًا إن التغيُّر اللي حصل أو فكرة في العالم كله أكيد أنت حضرتك عارف يعني، إن هو في العالم كله ال الأسعار اتغيّرت وطبعًا الموضوع ده بيبقى مُرهق جدًا وبيخلّي الواحد م مش مستريح ومحطوط كده في دوّامة وفي مطحنة طول اليوم. طيب أنا برضه ه هادّي لحضرتك نصيحة تانية، إيه رأيك مثلًآ تجرّب مثلًا إن أنت لمّا تنزل الSupermarket، تكون مخطط كويس أنت عايز تشتري إيه، لأن بعض برضه، بعض الأوقات أنت ممكن تلاقي نفسك بتشتري حاجات زيادة ما لهاش نزمة لازمة مثلًا زي إيه مثلًا يعني م آآ لو أنت في ناس تقول لك المايونيز مثلًا أنا شايف إن المايونيز ما غير صحّي وما لوش لازمة ممكن ممكن ممكن نجنبه بالضبط ممكن مثلًا يعني لازم يعني آآ ولو نزلت برضه معاك أنت حضرتك بتبقى كاتب لِستة بالحاجات اللي أنت عايزها، وتحُط لنفسك كده هدف كده تعمل لنفسك هدف كده أنا هانزل أجيب اللِستة دي بس، ف فأنت يعني أنت ما تنزلش السب ما تنزلش تتسوق، غير لو أنت معاك لِستة، كاتب فيها إيه اللي ناقصك بالتحديد. ده صدّقني هيوَفّر جدًا في الميزانية وهيبدّل إمم.
بالضبط. أنا من الانفص بالضبط. اتفضل. آه. امم، <tsk> آه بالضبط، أنا معاك. اهم. تمام، تمام. بُص، أنا آخر مرة عملت لِستة، وفعلًا نزلت، وأنا باشتري دايمًا حاجات الأسبوع من 3 أماكن، يعني في مكان باجيب منه اللحمة، في م والفراخ، في مكان باجيب منه ال آآ بقوليات والحاجات دي، وفي مكان منه باجيب الفاكهة. أنا اضطريت عشان أقدر يعني أمشي يعني الأول كنت باجيب فاكهة من أنواع كوي من من كذا نوع، اضطريت أجيب نوع واحد فاكهة.
امم. امم. امم. امم. آه. إمم. آه.
آآ
آه أنت حضرتك بتقلل بتقلل نفقات جدًا فال عشان هتحس بإن في فرق آه، آه فهمتك، فهمتك، فهمتك.
آه. بالضبط. يعني أنا مُرتبي ما اتغيرش. آآ يعني أنا عايز أقول لك الحياة هنا صعبة جدًا.
امم. يعني هو بعد كل التغيرات اللي حصلِت في الأسعار ديّة والت والتغيرات الجنونية ديّة، المُرتّب لسه ثابت زي ما هو!
ثابت زي ما هو، وكل حاجة غِليِت، يعني مثال مثلًا آآ
امم. امم.
يعني البيت الinsurance بتاعه اللي كان ب500 بقى ب2500 في خلال سنتين بس.
التأمين التأ التأمين من 500 ل2500 ده 5 أضعاف. آه ده كتير أوي. امم.
بالضبط. آآ فأنا عايز أقول لك كل حاجة زادت، فالحاجات اللي أنا باقدر أستغني عنها أنا ور يعني باحاول أعمل ده، بس في أساسيات غصبٍ عنّي، يعني أنا مثلًا بالنسبة لي كنت باحيب أجيب خضروات كتير، أنا اضطريت إن أنا أبَطّلها، فأنا مش قادر دلوقتي آكل أكل صحّي خالص.
إمم. إمم. طَب ح هل حضرتك مثلًا جرّبت أو ال بخصوص موضوع ال آه، بخصوص موضوع التأمين، هل حضرتك مثلًا جرّبت آآ تغيّر شركة التأمين مثلًا؟ هل في شركة تانية أرخص؟ خ ج غيّر جربتها وغيّ وفعلًا نفعت، لقيتها أرخص شوية.
أو اللي هم يسموها الوجبة المتكاملة يعني. آه طبعًا، آه طبعًا.